Ya, burada evet, eee, biraz daha, eee, işte, iii, yani, eee, tatil boyutunda, eee, işte, olmazsa olmaz, işte, eee, ne bileyim, eee, küçük yaralanmalarda ya da işte enfeksiyon riski için işte yara bandı mutlaka olur, eee, ya da, işte, bir bandaj, eee, işte elastik bandaj, eee, ya da, işte, antiseptik solüsyon gibi, işte o da, eee, solüsyonda baktığında işte enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılıyor. Eee, bunları kulla ııı, bunları, eee, yanıma almayı düşünüyorum ya da işte bunları genellikle yanıma alırım. Evet, yani, da hı hı, daha az oluyor.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Tamam. Anladım. Yani, çan eh, evet, yani, çantayı direkt yanına almak değil de arasından en önemli birkaç tane, eee, hani seçip onları bavuluna atarsın, değil mi? Hıı. Peki, burada, eee, şunu merak ettim, eee, hani, araba kullanıyor musun, araban var mı?
Hıı. Evet, hı hı, doğru söyledin. Hı hı. Ya, araba kullanıyordum, eee, Türkiye'deyken. Eee, şu anda, eee, henüz bir arabam yok ama araba da almak istiyorum, öyle bir <chuckles> amacım var. Eee, teşekkür ederim.
Hıı. Tamam, umarım alırsın. Peki, burada arabada, eee, Türkiye'deki arabanda ya da ileride araban olursa eee, da ilk yardım çantası olur mu? Hem evde, hem arabada?
Kesinlikle.